Eh, iya, aku tuh kepikiran banget loh, kepikiran banget pengen buka usaha, jualan makanan kayak frozen food, gitu. Cuma dipasarkan secara online, entah itu lewat platform TikTok atau lewat Shopee, gitu kan. Dan, apa ya, yang bikin aku mau usaha itu adalah karena istriku itu suka banget yang namanya kayak jajan cilok, bakso, cireng, cimol, yang sebenarnya tuh jajanan-jajanan yang ada di pinggir jalan di daerahku, tapi malah lebih milih belanja online, gitu, Kak, dan, aku tuh pengen mulai sebenarnya, pengen mulai karena, mmm, aku suka bikin cilok, gitu, ya. Dan itu tuh banyak banget yang bilang kalau cilok yang aku bikin tuh enak, gitu. Dan aku pengen coba ya, misalnya bisa dibilang kayak melebarkan sayap mungkin ya, aku coba pengen, eee, apa ya, jualan online. Nah, tapi aku masih agak ragu-ragu nih, mmm, apa ya, eee, untuk, apa ya, untuk memulai, eee, bisnis online itu, gitu. Padahal aku udah punya produk yang menurut aku cukup bagus.
Iya. Oke. Betul. Iya. Wah. Betul betul. Iya, paham. Oke. Wah, sebelumnya makasih banyak ya, kamu udah mau cerita ke aku nih, soal rasa keraguan kamu dan rasa takutmu nih. Wah, kalau menurut aku sih rasa ragu dan takut gagal saat mau mulai usaha, apalagi frozen food itu ya, itu wajar banget sih Kak. Apalagi kalau misalnya harus jualan online. Jadi kayak mungkin Kakaknya juga mikirin modal, rasa produknya gimana, gitu, apakah bisa diterima masyarakat luas, gitu. Terus gimana respon pasarnya, sampai mungkin juga ada ketakutan nggak laku gitu ya Kak ya? Ah, oke. Nah ketakutan ini sering banget ya muncul bukan karena Kakaknya nggak mampu. Apalagi sudah dapat validasi itu Kak dari keluarga, gitu ya, dari orang terdekat kalau katanya rasanya mantap. Wah, itu udah modal sih Kak sebetulnya ya. Tapi rasa takut itu sebetulnya itu karena Kakak itu pengen kalau usaha Kakak itu jalan dengan baik, gitu Kak. Nah mungkin nanti aku akan kasih saran, tapi aku tanya-tanya dulu ya, Kak, ya.
Eh, heeh. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya, heeh heeh. Temen ya, sama keluarga, mhm. <chuckles> Iya. Mhm. Boleh boleh, gimana nih?
Oke, sebetulnya apa sih yang paling membuat Kakak ragu dan takut nih Kak?
Mhm. Nah yang bikin aku ragu sama takut adalah pertama kebijakan dari platform yang sifatnya tuh dinamis ya, berubah-rubah gitu. Dan, eee, ketakutan yang kedua adalah, barang yang aku buat ini misalkan barang-barang sih kayak produknya tuh cilok ini. Itu, eee, kayak
Iya betul. Iya.
belum mampu bersaing dengan, mmm, apa ya, dengan cilok-cilok ataupun makanan-makanan yang ada di platform tersebut gitu kan. Eee, karena mereka tuh kayak udah punya langganan ruan sedangkan aku kan pemain baru gitu loh. <chuckles>
Oh oke.
Gitu, aku takutnya di sana sih.
Eee, kalau menurut aku sih Kak wajar banget sih Kak kalau misalnya Kakak, belum punya pelanggan ya, karena kan penjual baru ya Kak ya. Tapi nanti seiring waktu boleh banget tuh Kak misalnya, mmm, minta bantuan ke keluarga gitu, untuk check out-nya lewat online gitu, nanti akan menambah, apa ya, referensi dari pembeli baru kan, "Oh ini ada yang beli katanya enak," kayak gitu sih Kak mungkin. Hmm betul. Nah, eee, menurut Kakak nih, seberapa penting nih Kak hal ini untuk Kakak tuh, untuk melebarkan sayap di bisnis frozen ini?
Mhm. Mhm. Heeh. Iya juga sih. Oh ya. Tambah rating ating juga mungkin ya. Oh ya boleh juga sih. Heeh. Menurut aku, penting juga sih karena memang, eee, aku, sebenarnya kayak punya cita-cita ya. Cita-cita dari kecil tuh kayak pengen jadi pengusaha gitu kan dan, aku sampai sekarang tuh masih belum bisa bilang kayak belum merdeka lah karena aku masih ikut orang, masih kerja sama orang dan aku tuh kayak, eee, punya, 1 niatan yang pokoknya aku harus bisa jadi seorang pengusaha entah di umur berapa pun, dan aku enggak boleh berakhir, sebagai, eee, karyawan forever lah gitu kan. <chuckles> Gitu.
Ya. Wah mantap Kak. Iya. Wah oke. Baik. Iya. Wah oke. Aku apresiasi dulu nih Kak, untuk niat dan iktikad baik Kakak ya untuk jadi seorang pengusaha itu udah, apa ya, capaian niat yang sangat mulia sih Kak gitu. Karena kan kalau jadi pengusaha juga Kakak bisa, mmm, 1 ekonominya mungkin akan jadi jauh lebih baik ya Kak dibandingkan dengan ikut orang. 2 juga mhm, betul dan juga mau buka lapangan pekerjaan ya Kak ya.
<chuckles> Iya. Heeh. Iya bener. Dan lebih berkah sih ya pertama itu sih. Paling aku kejar. Iya bener.
Boleh banget nggak sih Kak aku tanya lagi ya. Jadi apa nih Kak yang udah pernah terpikirkan Kakak untuk memulai tuh? Apa step-step kecil yang sudah pernah Kakak coba mungkin ada gitu?
Mhm, boleh. Mhm. Heeh. Step-step kecil paling yang aku coba itu adalah kayak research ini ya, research alat terutama karena kan kalau misalkan, mmm, manual itu memang agak cukup lama, tapi kalau misalkan udah ada sedikit sih masih bisa lah manual ya. Tapi aku coba iseng-iseng kayak research alat cetak, eee, ciloknya sama alat ngaduk adonan. Kemudian biaya kemasannya sama mesin vakumnya, itu a kayak aku tuh udah udah research produknya, kemudian harganya berapa, cuma ya aku, mentoknya di sana sih. Pertama memang, eee, di modal kalau modal sih sebenarnya untuk usaha cilok tuh enggak harus besar ya, karena kalau orderan belum banyak tuh kan masih bisa manual kan, pakai tangan gitu kan. Tapi, yang bikin aku enggak pede tuh adalah itu tadi sih, kayak aku tuh kayak telat start sedangkan orang lain tuh udah mulai duluan yang mereka tuh udah punya langganan yang tetap gitu loh. Aku mah kayak khawatir enggak bisa, survive ataupun enggak enggak bisa lebih baik dari mereka gitu.
Oh ya. Baik. Iya. Oke. Betul. Baik. Hmm, iya. Oke wah kebayang sih Kak. Oh ya be ngomong-ngomong ya Kak ya, tapi ada nggak sih Kak pengalaman masa lalu Kakak gitu, yang bisa mempengaruhi rasa takut Kakak dalam mencoba bisnis gitu Kak?
Heeh. Mhm. Ada ada banget ada banget dan aku pernah dulu buka usaha bakso.
Oke, apa tuh Kak? Iya.
Warung bakso sama adik aku. Itu berdua, dan itu harus gulung tikar, itu aku udah 2 kali, eee, bikin, dua di 2 tempat yang berbeda.
Iya Kak? Wah, oke Kak. Terus kemudian gimana Kak?
Dan dan itu enggak berhasil karena mungkin, mmm, apa, bakso yang kami buat ya, aku dan adikku buat itu kayak, eee, belum bisa semurah orang lain, ya, dengan warung yang lain karena, eee, aku kayak
Iya. Oke.
lebih mahal di bahan baku gitu kan, sedangkan orang lain itu kayak mereka tuh bes bisa ngakalin bahan baku murah, tapi rasa tetap enak, gitu. Sedangkan aku kayak mahal di biaya pembuatan sehingga harus menaikkan harganya gitu ya, mungkin ya. Kayak lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu sih, yang paling berasa. Pertama itu, yang kedua, eee, aku kan bikin lagi nih usaha bakso. Ketika udah mulai ada pergerakan dari situ aku dihajar atau di, apa ya, terhempas oleh Covid dulu kan, di tahun dua ribu sembilan belas akhir kan. Nah, di situ omset turun banget, eee, modal enggak muter yang akhirnya tutup, gitu.
Oke. Iya. Oke, Kak. Baik. Wah, oke Kak, jadi Kakak ini ada pengalaman masa lalu juga ya Kak, ya ilmuwan.
Iya, agak agak sedikit trauma juga sih, dan itu memang modalnya enggak sedikit. <chuckles>
Baik, betul sih. Iya ya, Kak, kalau usaha kuliner juga memang butuh dana yang lumayan besar juga ya Kak, ya. Wah, tapi kalau yang tadi aku amati nih, Kak, rasanya kegagalan-kegagalan Kakak tuh, bukan karena kesalahan Kakak loh, Kak. Jadi yang pertama tadi itu karena pembuatan bahan bakunya memang mahal ya, dan Kakak mungkin memastikan kalau bahannya berkualitas. Jadi di situ, untuk dapat untung ya, pasti dong, eee, sebagai pengusaha nggak mungkin banting harga, eee, untuk ya murah biar dapat banyak pelanggan, tapi nggak dapat untung.
Tul Beda, heeh. Mhm. Heeh. Iya sih, bener. Hmm hmm hmm. Mungkin cocoknya buka di mall mungkin ya? <laughs>
Oke. Mu mungkin ya Kak, ya, jadi target pasarnya itu udah beda, gitu. E iya betul, jadi enak dan memang ada rasa ada ada harga, gitu. Ya, dan yang kedua, adalah karena faktor Covid ya Kak ya. Jadi pada saat itu bukan hanya Kakak yang gagal, tapi memang juga banyak pedagang atau usaha lainnya gitu yang memang gulung tikar. Jadi rasanya Kakak perlu berdamai tuh, dengan kegagalan tersebut bahwa kegagalan tersebut tuh, bukan sepenuhnya salah Kakak kok, gitu. Dan nggak apa-apa banget sih Kak, menurut aku kalau misalnya Kakak gagal gitu ya, di usaha-usaha sebelumnya. Pasti setiap pengusaha yang sukses hari ini itu juga ada cerita kegagalannya, gitu kan Kak.
Iya, heeh, heeh. Beda ya? Heeh heeh. I Iya juga. Heeh. He Heeh ya. Mhm, mhm. Mhm, sih. Wow, bener juga sih. Dan, mmm, apa ya, itu setelah aku dengar dari kamu bilang seperti itu ya, aku jujur jadi lebih termotivasi ya, untuk membuka, apa ya, toko online ini ya, makanan ini dan gimana, ya, eee, mungkin iya, bener, sih. Kayaknya aku harus coba dan, apa ya, jangan menjadikan ketakutan ataupun kegagalan sebelumnya itu kayak jadi, eee, hal yang benar-benar menghambat, mungkin, ya. Karena memang faktornya, ya, benar kata tadi ka benar kata kamu tadi, ya, bukan dari kurang enak apa gimana, mungkin karena memang bukan pasarnya, pertama itu. Dan kedua mungkin juga karena faktor, eee, fundamental yang memang tidak bisa diprediksi kan. Karena kan, itu kan musibah, ya.
Wah. Betul. Oke. Hmm. Iya. Betul. Nah, Kak, aku ada saran lain, nih, Kak, yang lebih praktis dan realistis, gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya Kakak mau mulai mencoba tuh, Kak, lakukan ini sebagai atau anggap ya, Kak, ini tuh sebagai tes pasar dulu nih, Kak. Jadi Kakak nggak perlu tuh, eee, memikirkan untuk produksi yang dengan alat-alat yang lumayan mahal tadi ya, Kak, ya, gitu. Jadi, produksi di sedikit aja dulu, jualnya terbatas, gitu. Nah, kalau misalnya nanti responnya bagus, baru ditambah tuh, Kak. Nah, ini tuh bikin tekanannya tuh, jadi jauh lebih ringan, gitu, Kak. Gitu, jadi hmm.
Apa? Boleh, heeh. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Oh oh. Iya iya, bener juga, ya.
Oke.
E bet jadi dia jangan terlalu, eee, jangan, apa ya, jangan all out banget di awal, berarti, ya? Jadi, mengalir aja dikit-dikit mungkin, ya? Supaya lebih aman juga.
Ya, betul, Kak. Mmm, benar. Iya, betul banget, Kak. Dan mungkin nanti juga dah fokus di 1 produk dulu, ya Kak, ya. Jadi, daripada banyak varian, gitu, pilih 1 yang paling Kakak yakin nih, yang paling disukai orang atau mungkin, eee, produk best seller yang kata s keluarga Kakak tuh, paling enak. Misalnya cilok rasa is ayam kejukah, atau ayam pedas, gitu ya, Kak, ya, yang paling Kakak yakin. Nah, itu Kakak fokus di situ, dan sekiranya gampang dipromosikan, dan bisa dikontrol kualitasnya, nah, itu boleh tuh, Kak, dicoba di situ.
Mhm. Heeh. Heeh. Iya sih, itu, heeh. Heeh. Mhm. Heeh. Heeh. Oh, iya, benar sih. Karena, aku sempat tadinya mau bikin, "Ah, mau bikin cilok, cimol, cireng," biar nggak nggak terlalu sepi, etalasenya. Tapi setelah kamu bilang barusan
Wah, iya. Banyak banget ya, Kak, variannya?
boleh juga sih, saran yang kamu kasih ke aku, memang, mmm layak untuk aku coba dan terapkan, dan memang lebih masuk akal juga, sih. Supaya aku pun bisa mengontrol modal dan juga kualitas dari produk aku ini, ya. Biar, biar mantap dulu, ya.
Betul. Iya. Nah, Kak, terus juga, kan tadi aku sudah dapat gambaran sih, tadi kata Kakak kan banyak tuh validasi dari keluarga atau temen-temen terdekat, yang bilang kalau rasanya memang enak, ya Kak, ya. Dan poinnya, aku pengennya sih kalau, eee, misalnya Kakak ini, eee, tetap lanjut, ya, eee, aku ini sih, pengennya itu nanti rasanya tetap enak dan konsisten, gitu loh, Kak. Gitu. Jadi, mungkin bisa jadi ini, ya Kak, ya, gambaran sebagai permintaan dari pembelinya nanti, gitu. Dan, s
Mhm mhm. Mhm. Heeh. Iya, heeh. Mhm. Iya. Heeh. Mulai dari itu, harus sih, harus konsisten rasanya. <chuckles>
Iya, betul, Kak. Dan untuk saat ini kan, eee, banyak banget tuh, Kak, konten kreator pengusaha yang memanfaatkan TikTok atau Shopee video, gitu, ya Kak, ya. Jadi, nggak harus estetik mahal gitu, tapi yang penting Kakak konsisten bikin video, itu nanti bisa banget membantu penjualan tuh, Kak, nantinya. Walaupun Kakak belum ada pelanggan pertama, nih, saat ini.
Heeh. Heeh. Mhm. Oh, ya. Oke, bener juga sih, ya. <laughs> Ini aku makasih banget, loh. Ini saran yang kamu kasih ke aku tuh, benar-benar, eee, dapat insight banget, dan membantu banget dalam aku mengambil keputusan untuk memulai usaha baru aku ini. Dan insya Allah, mungkin dalam waktu dekat, aku akan buka deh, usaha ininya. <chuckles>
Oke. Wah, oke, Kak. Semangat terus ya, Kak, semoga lancar usahanya!